Nag-iiba ba yung, ah, karanasan mo sa panonood, kapag nagbi binge watch ka, kumpara sa parang weekly yung labas ng episode?
Actually, oo 'no, ah, siguro sa iba hindi, pero para sakin, iba ang experience kapag nag binge watch ka, ah, kumpara sa nag-aabang ka weekly ng episodes 'no. Sa lagay ko, anime kasi pinapanood ko. So, kapag binge-watch kasi, yung una mong mararamdaman usually yung immersion or yung parang, ah, feel mo nandun ka talaga sa anime na iyon. Yung tipong parang hinahatak kaagad sa mundo ng labas 'no, yung walang putol, walang hintay, tuloy-tuloy yung mga emosyon, meron parang momentum, kung ano yung nararamdaman nung characters, ramdam mo rin, di ba? So mas napapansin ko minsan, yung ganun kasi dire-diretso na, parang ang bilis lang pala nung buong season, kasi di mo siya naramdaman eh, tuloy-tuloy eh. Mm, example ko dito actually yung ano, Hunter Hunter, ah, pinanood ko siya, ah oo nga eh, parang nung napanood ko, easily naging top 3 siya na anime para sakin. Dati kala ko wala lang iyon eh, baka overhype lang, pero maganda pala talaga. So bininge-watch ko siya, parang isang buwan yata tapos na. So ang bilis lang pala, ganun, tipong mabibitin ka, pero nag-enjoy naman ako kasi feel ko nga nandoon din ako sa mundo nila, parang ganun.
Mhm. Uy, ayos. Ah, okey. Mhm. Tama. Uy, maganda yan ah. <chuckles> Mm. Hmm. Tama. Tapos isang buwan mo lang natapos 'no kumpara pag pinanood mo talaga siya sa telebisyon noon, parang aabot ng ah, halos 6, 7 buwan yata pagka ano, araw-araw tapos mula Lunes hanggang Biyernes lang pinapalabas noon sa ano eh, sa telebisyon iyon eh, no. Kaya mabuti talaga available na ngayon yung pagbibinge-watch ng ibang anime kasi talagang mas ma ma-eenjoy mo yung mga palabas, no? Pero pag, ah, nanonood ka naman ng isang anime na weekly yung labas, no? Kasi hindi naman lahat ng anime, 'di ba, parang isang bagsak nakalabas na lahat ng isang season, 'di ba? Kapag weekly yung, ah, mga pinapanood mo, ano naman yung nagiging epekto nito sa iyo?
Mm, pag weekly no? Mm. Mm. Oo. Ah, actually napakaganda rin ng weekly, 'no? Kasi, ah, feel mo bata ka ulit, alam mo 'yon, inaabangan mo 'yon sa umaga 'yong Dragon Ball, 'di ba, o kaya mga Ghost Fighter na Tagalog. So, ano tawag dito? 'Pag weekly kasi iba 'yong vibe na makukuha mo kasi unang-una, 20 minutes lang naman 'yong anime, minsan nga 19 lang eh, depende sa intro 'tsaka outro, 'di ba, kung mahaba. So, 'yon 19-20 minutes lang, ang bilis lang no'n so, puwede ka pa magsingit ng isa pang anime kung gusto mo, kung 1 hour ka nag-decide na manonood ka, 'di ba? Kunyari magpapaantok ka lang, ganyan. So, iba-iba 'yong vibe kapag weekly, mayro'n tawag may tinatawag na ano, ah, anticipation sa kung anong mangyayari. Kasi, nagiging ano siya o oo, nagiging mini routine siya eh, 'yong tipong ku kunyari, itong One Punch Man na, pangit ngayon, every Tuesday yata 'yong labas niya. Natawa eh, 'no. Ang pangit kasi, ang pangit ng animation eh, pero, pinapanood ko pa rin. So, 'yon kunyari One Punch Man season 3 every Tuesday yata 'yon, o Monday. So parang, "Uy! Monday na ulit silipin ko nga kung gaano kapangit 'yong animation ng One Punch Man", so, parang gano'n. Nagkakaroon nagkakaroon ka ng ano, ah, mini routine dahil sa weekly episodes.
Hmm, okey. <laughs> Oo. Tama, tama. Mm. Ah, oo nga 'no. Oo. <laughs> Tama. Hmm, oo, inaabangan mo talaga. <laughs> Oo. Mm. Sabi nga nila, oo. <laughs> Tama. Oo nga, eh, 'no, talagang inaabangan mo na, tapos kabisado mo na kung anong oras lalabas 'yong mga episode. Talaga bago, mga siguro mga, 30 minuto bago lumabas nandoon ka na nakaabang ka na, 'no, ga may gano'ng klase ng <chuckles> excitement na nangyayari. Um, paano naman 'yong sa social side 'no, may nakikita ka bang pagkakaiba, kapag bini-binge-watch mo, kaya week lang episodes, do'n sa pakikipagkuwentuhan mo sa mga kaibigan mo tungkol sa anime na pinapalabas pinapanood mo, kasi kadalasan niyan, 'di ba, pinag-uusapan niyo 'yong mga episode, o kaya 'yong mga anime pagka 'pag natapos niyo ng panoorin. May epekto ba yan sa pakikipag-usap niyo kung binge bininge-watch, o kaya weekly 'yong episodes?
Oo, gano'n. Oo, nire-refresh mo na 'yong ano. Hmm. Hmm. Oo, depende kasi 'yon sa tropa mo, 'di ba? Kung 'yong tropa mo kasi halimbawa ano, meron kasing mga tao na gusto inaabangan weekly versus meron namang tao na gusto tapusin muna 'yong lahat ng episodes i-release tapos papanoorin 'yon ng isang bagsakan, para hindi nabibitin. So, nakakaapekto 'yon sa kuwentuhan ng magkakaibigan, 'no, 'yong tipong, ah, pinapanood mo na 'yong isa para, "Uy grabe naglaban si ano, si kalbo 'tsaka si gan'to", tapos, ah, sasabihin mo do'n sa kaibigan mo, 'yong kaibigan naman hindi naman nanonood no'n, parang inaabangan niya matapos muna, sabihin, "Pre huwag ka muna magkuwento, hinihintay ko matapos kasi". So, nakakaapekto siya talaga, 'no, depende depende siya oo, depende siya eh, 'no, sa feeling ng, ah, pinapalabas din, 'no, 'tsaka kung sino ba 'yong mga nanonood 'no? Kasi ako, ah, nag-binge-watch din kami ng, ah, partner ko, ah, ng Haikyu. Eh, ang tagal ng tapos nung Haikyu, nagkataon na magkakaroon kasi ng movie, 'di ba, 'yong Dumpster Battle, ah, before lumabas 'yong Dumpster Battle na movie ng Haikyu, pinanood namin yung anime na 'yon. Bininge-watch namin siya, oo, mula season 1, tapos, buti na lang din kasi dalawa kami nanonood. So, 'pag nagkukuwentuhan kami na-ge-gets namin 'yong isa't isa. Unlike, sa mga tao na 'di naman nakakanood no'n. Halimbawa, di-nrop nila 'yong anime, ayaw na nila, edi iba 'yong social ano no'n, iba 'yong social effect no'n 'di ba? Hindi kayo magkakaintindihan.
Mm. Ah, okey. Mm. Ah, 'yong mga spoilers, 'no? <chuckles> Tama. Hmm, okey. Oo, parang parang refresher, 'no? <laughs> Mm. Oo nga. Tama 'no, pa gano'n talaga 'no 'pag, ah, magkakaiba yung interes niyo. Ta's magkakaiba din yung, ah, paraan niyo ng, ah, panonood, hindi nga talaga kayo magkakaintindihan. Pero sa tingin mo ba, nagbabago din ba yung, ah, paraan mo ng pagkakaintindi dun sa istorya o sa plot ng mga pinapanood mo, depende kung bininge watch mo o kaya weekly? May pagkakaiba ba 'to sa'yo?
Hmm. Actually, ano, aw yung istorya sa istorya naman, parang wala naman din. Pero more of yung sense of community siguro. Although di naman ako yung tipong OA na nakikipag-comment pa ako, nagshi-share ako. Parang nagbabasa nag-a-absorb lang ako ng ano, ng info. Kumbaga tini-take ko lang siya as extra info para sa'kin. So, tulad nitong One Punch Man, kasi 'yon yung parang polarizing ngayon, inabangan kasi 'yan ng mga tao, eh, kasi ang ganda ng Season 1, ang ganda nung animation. Tapos ngayon para siyang naging Blue Luck, ewan ko kung alam mo yung anime na Blue Luck. Sa soccer 'yon, eh, pero yung Season 2 no'n, naging parang ano, PowerPoint presentation. Picture lang yung picture lang siya tapos yung bibig lang yung gumagalaw, ang pangit sobra. Tapos sabi ko, ah, One Punch Man 'to, ah. Eh, action 'to, may may fight scenes. So, imposible naman na papangit, 'di ba? So, dahil nga weekly siyang nilalabas, so every week inaabangan yung pangit na animation, babasa ka ng comments 'no, magbabasa ka ng mga fan made na, ah, videos, 'na papanoorin mo 'yon, ta's babasahin mo kung ano man yung discussion nila. So, in a way naaapektuhan yung hindi istorya yung naapektuhan naaapektuhan yung perspective mo sa anime na 'yon. Parang naiisip mo na, sinayang naman nila yung ganda ng manga kasi ang ganda nung manga no'n, eh, kung makita mo yung mga drawings do'n, yung mga monster do'n, ang ganda ng pagkakagawa. Isa 'yon sa parang pinaka-detalyadong manga na drawing. Tapos gano'n ginawa do'n sa anime, parang binaboy. So, hindi siya ano ah, dun nagbabago yung parang perspective mo sa producer siguro tsaka sa anime itself, parang imbes na mahalin mo yung anime, ayaw mo na sa kaniya kasi nakikita mo yung comment section 'no, na ganiyan ine-expect na na every week.
Mm, wala naman. Okey. Hmm. <laughs> Oo. Mm. Tama. Hmm, oo. Ha, ang pangit na talaga nung animation 'no. Mm. <laughs> Mm. Ah, oo nga. Tama. Mm. Oo nga, eh. Oo. Tapos gano'n 'yong resulta, 'di ba? Tapos parang parang minadali ba, parang hindi binigyan ng, ah, full effort yung pagkaka-drawing at tsaka pagkaka-anime. 'Yon nga, eh. Hay naku! Hindi nakakaano lang, disappoint 'pag gano'n 'yong, ah, produkto tapos ang tagal-tagal ng inaabangan ng mga fans talaga 'no? Pero may pagkakataon naman ba na dahil sa pag-bi-binge-watch mo parang na-burnout ka o kaya mas hindi mo na nagustuhan ang isang anime na pinapanood mo? May gano'n bang nangyari sa'yo?
Hmm. Tama. Walang budget pre tsaka ano mm. Oo. Um, kapag nabinge wa ano, sorry? 'Pag nagbinge-watch na-burnout, ganun?
Oo, tapos na parang na burnout ka, parang ayaw mo ng panoorin tuloy dahil lang nagsawa ka na, ganun, oo?
Parang ano, ah, kasi, ah, in the first place kaya mo siya bininge-watch kasi nagustuhan mo. So, at medyo conflicting oo. Medyo conflicting siya oo. Kumbaga kunyari, 'yong Hunter, Hunter. 'Pag pinanood ko 'yon, tinapos ko talaga. Hindi siya 'yong ano, ah, one seating. Siyempre, may trabaho pa ako, kailangan ko kumain, may mga responsibilities ako sa bahay, 'di ba? Ah, kumbaga, ta tatapusin ko kung gusto kong tapusin. Tatapusin ko siya kasi pinanood ko nga, bininge-watch ko nga, eh. Kasi di ka naman magbi-binge-watch ng
Ah, talagang, ah, tinatapos mo talaga 'pag gano'n? 'Pag nagsimula ka na, mm. Okey. Ah, okey, okey. Oo. Mm. Hindi talaga naapektuhan 'yong ano, opinyon mo o talagang 'pag gusto mo saka ka lang mag-bi-binge-watch. Hindi ka ano, parang, ah, kasi may mga ibang tao na susubukan na lang i-binge watch tapos titigil sa kalagitnaan kasi parang hindi na nila nagustuhan. Hindi yun nangyayari talaga sa'yo?
Oo. Hindi, eh. Kasi parang mini-make sure ko na ano, 'yong i-bi-binge-watch ko is worth it 'no. Kasi makikita mo naman yan sa una pa lang, eh 'no. Kunyari itong One Punch Man na hindi mo siya mabi-binge-watch 'no, kasi bago pa lang siya. Pero, ah oo, 'di ba kunyari ako, ah, weekly release siya, 'di ba? Kunyari ako ngayon nag-decide ako na, "Ay ayaw kong panoorin 'yong One Punch Man muna." Muna, ah, habang 'di pa siya tapos. So, natapos na siya, sabihin nating 1 month from now tapos nag-decide na ako na, "Sige, bi-binge-watch ko na siya." Pero makikita ko 'yong mga comments na ang pangit daw. Kasi 'di ba sa social media ang dami ng ano, eh, ang dami ng mga short clips, 'di ba? Nakakaapekto rin 'yong gano'n actually. Kini-clip nila, pina-post nila, kesyo ang pangit. Sabi ko, "Hala, bakit naman gano'n 'yong One Punch Man na inaabangan ko?" So, hindi ko na siya bi-binge-watch. Tatamarin na ako. Ida-drop ko na, gano'n.
Mm, okey. Oo, s oo. Weekly ang release, mm. Mm. Mm. Yun nga, eh. <laughs> Tama, tama. Mm. Yun nga, eh, ano, 'pag nakikita mo talaga yung, ah, masyado nang expose sa social media yung isang anime o kaya sa isang palabas ang dami ng spoilers, di ba? Tapos may mga analysis pa na medyo malalalim. <laughs>
Mm. May analysis wa da meron nga sa YouTube no'n, eh. Kada episode meron siyang 10 minutes video, ine-explain kung bakit pangit 'yong gawa, eh. Paulit-ulit lang naman 'yong content 'no? Sasabihin lang naman nila pangit kasi walang budget tapos minadali, walang time, 'no? Parang kinurakot daw nung, ah, ah, NAMCO ewan ko, kung anong kumpanya 'yon, pero NAMCO yata. Kesyo kinurakot daw 'yong pera, sinayang daw, bla bla bla. Eh, episode 6 na or episode 5 na. So, nakaka imagine 10 minutes kada 1. So, 50 minute video na yun sa YouTube. Magkano na kinita niya kakareklamo niya sa One Punch Man. <laughs>
<laughs> Yun nga, eh, 'no? <laughs> Tama. Mm. <laughs> Mm. Mm. <laughs> Oo nga, eh, 'no? Grabe! Talagang ginagatasan 'yong <laughs> yung kontrobersiya ng ano, ng One Punch Man 'no para lang kumita ng pera tsaka makalikom ng views 'no? Meron ka ba ngayong inaabangan na series o kaya anime na talagang gusto mong i-binge-watch na pinaplano mo talagang i-binge-watch ngayon pa lang parang inaabangan mo talaga siya?
Oo, ginagatasan nila yung parang ano, hype. <laughs> Hmm. Actually, wala, eh. Kasi ano, ah, inaabangan? Siguro ano, ah, tinapos ko kasi 'yong manga ng Tokyo Revengers, eh. So, ah, hinihintay ko 'yong release no'n next year, pero I doubt na mag-binge-watch ako no'n kasi hindi ko mahintay madalas, eh, 'yong gano'n. Yung tipong pinapanood ko talaga siya weekly. Although alam ko na mangyayari kasi tapos ko na nga 'yong manga, pero tapos ko ng basahin kasi 'di ko na nga nahintay. Actually, 'yong Baki gano'n din, eh, 'yong suntukan din na ano, anime, Baki. Bi binasa ko oo. Baki the Grappler. Binasa ko rin 'yong manga nun hanggang do'n sa may bagong Baki na ngayon na samurai, ah, hindi i inaabangan ko siya, pero ano, ah, I doubt mag-binge-watch ako kasi alam ko na yung mangyayari. So, parang weekly ko na lang siya papanoorin siguro kasi alam ko na, eh.
Mm. Oh, okey. Ah. Mm. <laughs> Tapos mo ng basahin 'no? <laughs> Mm, 'yong Baki The Grappler, oo. <laughs> Oo. Oh, okey. Ano ba yung criteria para sa'yo ng isang palabas na magandang i-binge watch? Ano ba yung hi tinitignan mo?
Siguro, ano, yung content, 'no, yung istorya, tsaka community din. Kasi yung ha ah, Hunter hunter kasi ang tagal na nun, 'di ba, 2011 pa yun. So
Mm. Tama, medyo, ah, medyo matanda na. <laughs>
Oo, 'no. Pa matanda na 'yan, eh, da 2 kasi 'yan, 'di ba, 1999 yata yung 1, yung original, nauna. Tapos twenty eleven ni-remake nila. So, nakikita ko si nakikita ko kasi lagi na nasa top 10 or nasa top 5 yung Hunter-hunter. So, sabi ko, "Ano ba 'to, panoorin ko na nga." So, siguro factor yung ano, yung criteria ko. Unang-una, dapat tapos na siya, tapos dapat mm. Dapat, lumipas na yung maraming taon bago ko siya panoorin. Kasi baka mamaya, hype lang, kunyari yung anime na Jujutsu Kaisen, 'di ba, sobrang hype no'n 'no, daming collab no'n sa kahit sa ML, may collab yun, eh. So, pa'no kung ano, eh, ilang years pa lang siya, wala pa siyang 5 years na anime, 'di ba, or 10 years. So, hindi mo malalaman kung, ah, talaga bang top 10 siya kasi hindi pa siya matagal, gets ba 'yon? So, 'di hindi tulad noong Hunter hunter na ilang years na later, top 10 pa rin. Ibig sabihin, maganda talaga, get gets ba, parang so, yun yung criteria ko.
Oo, yung nauna. Tapos, ah, parang <chuckles> Pana parang remaster, 'no? <laughs> Mm. Ah, okey, okey. Hmm, okey. Tama, tama. Oo nga. <laughs> Oo nga pala. <gasps> Oo, medyo bago pa. Mm. Tama. Kasi kasi ano na, eh, 'no, ang tagal na parang, ah, subok na. Tsaka matatag na talaga. <laughs> <gasps> Oo nga.
Oo, subok na, kumbaga. Yun yung parang criteria ko kaya 'di ko pinapanood yung Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, kasi bago pa siya. Kumbaga hi ano pa 'yan, ah, hilaw pa 'yan, 'di pa 'yan hinog, gano'n. Kapag, ah, hag hanggang ngayon, siguro 2 years from now, maganda daw pa rin, edi sige, tignan natin kung maganda ba talaga 'yan, gano'n siya.
Mm. Tama, tama. 'Yon, gano'n pala. Eh, ano naman ano naman yung ideal set up mo, pagdating sa pagbi-binge watch? Ano ba yung, ah, setting mo, nasa kuwarto ka ba? Ano ba yung mga pagkain at hinahanda mo? Sa TV, mm.
Sa TV. Sa TV na malaki, pre. <laughs> Kasi puwede mong i-pause, eh. Tapos sa pagkain, kahit anong pagkain, kahit almusal, hapunan, o merienda. Pero siguro ano, junk food. <chuckles> Yun yung the best 'no, tsaka soda, gano'n. <gasps>
<laughs> Tama, tama. <laughs> Oo. Oo nga, 'no. Ay, oo. Tama, tama, para ano, medyo matagal kainin, 'di ba? Tapos padampot-dampot ka lang habang nanonood. Ayan, sige, maraming salamat sa pagshe-share mo ng mga karanasan mo at tsaka maraming salamat sa masayang kuwentuhan.
<laughs> Dampot, dampot lang, oo. Maraming salamat din. Paalam.